Ờ, một phần cũng là do mình, ờ, ờ, gọi là, mình cũng lướt theo thói quen đấy bạn ạ. Rồi cũng như là mình thấy rằng là, ờ, bây giờ thời gian rảnh hay những lúc khác nó cũng không có còn cái gì đó thú vị nữa, thì mình thấy là lướt mạng xã hội và cũng là sử dụng điện thoại ấy, thì mình thấy có rất là nhiều niềm vui và cũng có nhiều cái hay ho nữa. Đó, và một phần thì bạn nói đúng đấy, là cũng là do là mình cũng né tránh một số, gọi là, ờ, một số cái điều ở như bên ngoài cuộc sống đi, thì mình thấy nó stress quá này, rồi mình cũng thấy rằng là nó nhiều cái nó cũng khiến cho mình áp lực ấy, thành ra là mình d dùng, ờ, điện thoại và mạng xã hội, gọi là, để cho mình là, à, là lấp lấm láp đi, mình vơi đi ấy bạn à.
Ờ, ra vậy! Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, mệt ha. Ừm. Ừm. Ừm, thế thì không biết là cái điều gì thực sự đã thôi thúc bạn, cho cái việc là bạn muốn, ờ, giảm bớt cái thời gian sử dụng mạng điện thoại? Tức là bản thân của bạn là cảm thấy bạn dùng quá nhiều rồi, hay là bạn có nhận được cái lời phàn nàn nào từ, gọi là, công việc hay là người thân hông?
À, có, thì, ờ, mình cũng nghe bố mẹ của mình thì cũng nói rằng là, ờ, "Cả ngày suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại, đến cái bữa ăn cũng ngồi cũng cũng cũng dính mắt vào điện thoại." Rồi, ờ, thậm chí rằng có những lúc ấy bố mẹ mình còn bảo mình rằng là "Ờ, thôi ăn cái điện thoại luôn đi, đừng có ăn cơm nữa" ấy. Đó, đến cái mức độ đó nữa rồi.
Ừm. Ờ. Đó, vậy đó. <laughs> Đúng rồi, báo động luôn rồi. <laughs>
Ờ, và và một phần cũng là mình cũng nhận thấy rằng là, ờ, ờ, sức khỏe của mình và mắt của mình nó ảnh hưởng bạn ạ. À, mình khi ngày nào mà mình mình xem nhiều quá ấy là, kiểu như là, mình cứ, ơ, mình làm việc nó cũng cũng cứ đơ đơ ấy, đó, kiểu như là đầu óc nó cũng, ơ, không có được, gọi là, ờ, ừm, sáng suốt cho lắm, mà, kiểu, nó cứ chậm chạp đi. Đó, và mắt của mình thì, ờ, mình thấy rằng là nó có cái dấu hiệu mờ, và khi mà mình nhìn nhiều ấy, nhiều khi là mình nhìn ra bên ngoài trời ấy mình còn bị hoa mắt nữa. Đó, thì mình cũng sợ rằng là, à, chắc chắn là nó cũng đang ảnh hưởng đến sức khỏe này, rồi thần kinh nữa, rồi lâu lâu, ờ, mình vẫn sử dụng nhiều như thế này thì có khi nào nó, ơ, sẽ phát bệnh không? Đấy, mình cũng sợ lắm.
Ừm, ra là vậy! Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, thực sự nha, bạn tự nhìn nhận những cái thay đổi về cái thể chất của bản thân như vậy á là cũng tốt rồi đó. Mình tự nhìn ra vấn đề rồi thì mình cũng dễ dàng mình bỏ được hơn nè. À, mà không biết là khi mà bạn, ờ, nhận thức ra được cái vấn đề như vậy á, và bạn có những cái động thái nào được xem như là cố gắng để giảm bớt cái thời gian sử dụng điện thoại của mình xuống hông? Bạn có một cái, ơ, ờ, bước hoặc là một cái, ơ, kế hoạch hoặc là, à, một cái phương pháp nào đó chưa?
Ừm.